Qu'elle se remette toute seule, en bougeant mon bras en me relevant de du crash, donc elle est re elle est sortie, heu, et elle est re-rentrée, heu, dans son logement, mais à côté de ça, heu, je me suis déplacé je me suis cassé, heu, heu, la tête du trochiter, c'est un petit os, heu, situé au-dessus de l'ép ouais du trochiter c'est l'ép c'est le tout pe tout petit os, heu, au d la tête de l'épaule, en fait, la boule, il y a un petit os qui dépasse et ça s'est la fractu s'est fracturé. Et heu
Mais D'accord! C'est quoi ça, trochiter? C'est quoi ça? Aïe! Beh ah mais tu dois t tu dois avoir toujours mal, du coup, là.
Alors, heu, bah et heu, le truc, c'est que j'avais pas que ça, j'avais aussi, heu, des côtes déplacées, j'avais l'omoplate déplacée.
Ah oui, d'accord, tu as la la totale, heu, ouais, ouais, je me rappelais plus.
Ouais, j'avais pris un sacré, heu, un sacré choc, heu, parce que j'étais à haute vitesse donc, heu donc, heu, c'est vrai que, bah, après ça, heu, bah, séjour à l'hôpital, heu
<gasps> Ah ouais, carrément ouais, ouais. Mais o
Ah ouais, un petit séjour à l'hôpital pour faire enfin, un séjour, heu, le soir même, heu, pour faire des radios, heu et puis, en fait, heu, il y a pas grand chose à faire, du moment que que l'épaule est remise, heu, c'est la chance que j'ai eu dans mon malheur, on va dire, parce que elle s'est remise toute seule, il y a des gens qui se démettent et l'épaule reste démise et là, il faut la leur remettre ver voilà!
Ouais, dis-moi, ouais. Oui, oui, on voit on voit comme dans les films parce que parce que c'est c'est vrai que tu m'en avais parlé, mais bon, heu, parce que moi, j'avais un petit peu un petit peu zappé l'info, mais comme maintenant ça m'intéresse parce que moi aussi, pareil, j'ai une grosse douleur, heu, au dos, heu, donc, voilà. Mais comment toi, ça du coup, tu me dis que ça s'est remis mais bon, heu, tu as toujours une douleur? Et au niveau du du caractère au quotidien, heu, voilà, est-ce que toi, ça t'impacte, parce que moi, tu vois, je suis un peu impacté, quand même, par rapport à tout ça parce qu'il y a un problème au corps, là, tu vois?
Et heu, ça m'a ça m'a oui, heu, tout à fait ta question est est légitime, parce que ça m'a impacté, heu, puisqu'après ça j'ai dû faire, heu, 4 mois, heu, de rééducation assez intensive où j'allais, ouais, chez un kiné, heu ouais! Ouais, ouais, mais, tu vois, du moment que du moment qu'elle qu'elle est sortie, en fait, tous les ligaments, tout ce qui est musculaire à l'intérieur, heu, s'est déchiré, a énormément, heu, travaillé, heu
Mmh. Ah oui, ah oui, d'accord! Bah, heureusement qu'elle s'est remise te de suite, l'épaule, ouais. <laughs>

Al alors, ouais, alors moi, je comprends, alors je comprends, tout à fait, le le bienfait du truc mais heu, mais en fait, moi, je me dis, tu vois, par exemple, quand tu vas faire du sport, tu tu sais, quand tu le fais avec passion, heu, tu vois, il y a pas de de forcer, tu sais, la la petite période «Ah, bah, allez, est-ce que je le fais, je le fais pas?» parce que c'est quand même pas, tu vois, c'est pas super cool dans enfin, tu te dis pas: «Bon, enfin, voilà, c'est c'est vraiment ma passion, il me tarde de faire ma petite séance de, heu, de yoga» et puis même avec ta femme parce que des fois le sport c'est, hem, c'est c'est solo, c'est un exutoire qu'on, hem, qu'on s'approprie tous et donc, moi, je me dis, voilà, heu, même si je faisais, tu vois, j'ai encore mal au dos et je me dis: «Même si je me mets là dedans, ça sera il faudra que j'ai vraiment un bénéfice après» mais je sais que le bénéfice, ça sera pas la motivation de commencer à le faire, voilà, donc heu, donc toi, tu tu l'as géré comment toi, ça?
Mmh mh. Tout à fait. Mmh mh. Ouais, ah carrément, carrément. Hé! Non. Et j j'ai commencé à le faire, heu, par, heu, par nécessité, on va dire, ma ma motivation, heu, je sais, elle a été, heu, dans le sens que je savais qu'il fallait que je le fasse. C'est ce qui m'a motivé, c'est je savais que c'était nécessaire à ma guérison
Mmh. Ouais. <coughs> Et q et quand tu prends une séance, quand tu commences une séance, tu tu te dis pas: «Ouais, heu, j'ai j'ai trop la flemme, heu, en fait, c'est c'est vraiment galère de s'y mettre», tu te le dis pas ça, même pour ça?
Non, non, non, non, après ouais, il y a ce côté, heu, discipline, mais non, ça reste quand même un plaisir, ça reste, heu, ça reste quand même un plaisir, ouais, je pense que, bah, heu, dans nos vies, heu, actuelles avec il y a déjà assez de choses qu'on fait par nécessité sans que ce soit un plaisir alors, heu, si si tu ch c'est ça, si tu choisis, hem, bah, de faire du sport ou d'avoir des activités justement à côté de ta vie professionnelle ou de ta vie familiale, heu, non, là, il faut vraiment que déjà, de base, heu heu, tu y ailles le cœur léger et et par envie et par plaisir, tu vois? Je je je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais heu, pour moi, c'est c'est super important parce que c'est quelque chose que c'est des temps justement où voilà, où il te faut, bah, que ce soit un temps pour toi et heu, prendre, ouais, prendre un
Non? Ah ouais, discipline, ouais, quand même, ouais, ah ça reste un plaisir du début, hein, d'accord. Ah ouais, bah, oui, hé hé, quatre-vingt-dix pour cent, <chuckles> c'est clair. <chuckles> Ouais. Mmh. Mouais, je vois, ouais, ouais. Ah ben, totalement, totalement, je te je te suis totalement sur ça, quoi. Ouais, non, non, mais c'est Et et puis et puis le plus important c'est comme tu as dit aussi c'est de, hem, de faire participer et si l'entourage proche qui qui représente aussi, heu heu, le reste de notre temps de en dehors du travail, de loisirs et cetera, heu, s'ils adhèrent à ça, que ça les rend un peu plus heureux et nous sentir aussi plus apaisés, c'est ça l'essentiel, heu, je p je pen je pense que vraiment, là, tu as touché quelque chose que je vais personnellement, heu, mettre en pratique, heu, même si je suis pas un grand sportif comme toi, écoute, donc heu, donc on verra plus tard mais bon.
Mmh mh. Exact. Eh ouais, ouais, je je te rejoins sur sur ce sur ce ce ce point-là, c'est c'est c'est génial si tu as pu si tu peux apporter ne serait-ce que par des petites choses un bien-être, heu, supplémentaire à à tes proches et ça, heu
Bah bah, en tout cas, on est ben, en tout cas, on est tout à fait d'accord et puis, heu, je te remercie pour cette discussion, ça tété a été très vraim vraiment très intéressant, vraiment et je te je te dis à une prochaine fois pour qu'on recommunique là-dessus. <chuckles>
C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, écoute, heu, au plaisir, heu ça marche, on en reparlera à plus tard.
Mmh.